Gitu.
Ka kamu super banget ya kalau dipikir-pikir ya. Energi kamu tuh bener-bener kayak, apa, eee, kelinci Alkaline tuh yang mukul drum gak habis-habis. Nah, itu kamu dari mana kamu dapetin energi yang semaksimal kayak begitu?
<chuckles> Eee, sebetulnya sih kalau dibilang energinya banyak sih, enggak, cuman karena tadi, eee, harus dipaksakan kan. Jadi gini, aku tuh kuliah itu kan dapet beasiswa kantor walaupun enggak 100% ya kan. Walaupun enggak ada persyaratan IPK-nya harus berapa di setiap semester gitu kan. Yang penting selesai, terus kemudian yaitu pengabdian kantor 2 tahun gitu kan. Nah, itu tuh aku kenapa semangat gitu karena itu memang bagian dari daftar yang aku tulis. Jadi aku memang pingin kuliah di kampus negeri. Karena aku S1 dari kampus swasta.
Mhm. Ya ya. Oh. Ya ya ya ya. Eee, kamu melihat ini pastinya sebagai pengembangan diri ya. Tapi
Betul.
apa kamu gak serem tuh? Maksudnya gak pernah ngedrop karena kan pastinya kamu pasti punya batas fisik kan? Pernah gak tuh mentok sampe batas fisik kamu tuh?
Pernah. Jadi tuh paling capek itu kalau misalnya, eee, kan aku kuliah Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, yang paling capek itu pas kuliah hari Jumat. Karena kan aku harus kembali dari Cilegon itu hari Kamis malam kan. Terus kemudian eee, supaya nyampe rumah, pagi-pagi banget itu aku udah harus berangkat kan, jadi jam 6:00 tuh maksimum aku harus berangkat dari rumah karena aku di Tangerang, terus kemudian ke Jakarta, pasti macet kan kalau hari Jumat. Nah, itu tuh memang capek banget karena ya tadi, eee, tugasnya kan banyak ya, ternyata aku baru tahu kuliah S2 itu, eee, kerjany eh, apa, tugasnya tuh belajarnya banyak banget. Jadi bikin presentasi lah, terus setiap, eee, kita belajar udah Jumat, Sabtu belajar, Minggu tuh pasti ujian, ya kan. Jadi mau nggak mau ya itu, eee, emang itu buat badan dan fisik aku tuh kayak tersita gitu. Jadi kadang-kadang Sabtu pun eee, kayak tadi ya misalnya Jumat nih selesai nih, ya kan kuliah, sampai malam pun, sampai pagi, kadang-kadang masih ngerjain tugas. Besok pagi aja kuliah lagi pagi gitu kan. Ya, emang itu pasti bikin bikin badan aku tuh drop banget kenapa karena ya kalau kalau nggak istirahat kan istirahatnya kurang ya, paling istirahat cuma 2, jam 3 jam sehari lah kalau lagi kuliah gitu, ya mau nggak mau harusnya tadi makan makanan yang banyak ya kan, sama minum susu sih paling.
Betul. <chuckles>

Eee, kalau yang efektif sebetulnya kalau aku pagi. Jadi biasanya kalau aku capek banget misalnya udah kerja terus tiba-tiba besok pagi ujian tuh lebih bagus aku bangun pagi misalnya bangun jam 3.00 atau bangun jam 4.00 sampai sampai ke kampus. Heeh, beneran pagi. Tujuannya kan karena kalau kita belajarnya mepet kan enggak kekejar juga kan. Karena itu tadi harus belajar sambil ngerjain tugas kan jadi ibaratnya belajarnya pas lagi kita ngerjain tugas sambil baca sambil kita kerjain tugas ya itu belajar menurut aku kan. Sambil baca kayak beberapa jurnal yang harus dibaca ya itu mau nggak mau kan harus dibaca. Yaudah soalnya kalau malam tuh udah pasti, apa namanya, kayak aduh capek banget. Mata tuh pasti udah ga kuat karena kan tadi perjalanannya jauh kan dari Cilegon mesti ke Tangerang ya kan terus itu udah pasti ngantuk banget dan kalau dipaksain malem tuh pasti wah udah deh <chuckles> nggak kuat deh pasti, tinggalnya tidur aja matanya, kiyep-kiyep.
Top paginya pagi, beneran pagi ya? Iya iya. Mhm mhm. Iya iya. Usaha. <chuckles> Oke. Eee. Pasti ada dong, eee, faktor-faktor pendukung dalam keberhasilan kamu di pekerjaan dan study. Mungkin, keluarga kah mungkin? Atau pasangan kah? Coba sedikit di